İnanılmaz bir şey ya. Ah, inanılmaz bir şey. İii, keşke en başından Türkçe konuşsaymışsın, değil mi?
Hemen Türk bir görevli getirdiler. <sniffs> Evet, ı evet, yani, ben bilmiyordum. Hani, birazcık, böyle, eee, masumane olduğum için. Bazen bazı şeylerin bağırarak veya ses yükseltilerek, isyanla beraber çözüldüğünü o gün öğrendim zaten. <sniffs>
Evet. Hı hı. Evet ı Evet. Evet. Evet, eee, n ne kadar ilginç ama, değil mi? İşte hani, eee, "Bir musibet, bin nasihatten iyidir." diye bir laf var. Sen bunu gerçekten, eee, canlı yayın ve <chuckles> dibine kadar yaşamışsın. Eee, a hayır, bir de, eee, ilk adım ya, hani bu, ııı, 18 yaş, ilk adım, ilk yalnız seyahat. Hani, sen bunu üç beş yaptıktan sonra başına gelse belki, o en başında bağırırdın. <chuckles> Ama
Evet. <chuckles> Kesinlikle. <chuckles> Kesinlikle, ya. Evet. Tabii, tabii ve bundan ondan sonra da Almanya'daki havalimanlarında benim hep bir problemim olmuştur, ondan sonraki uçuşlarımda da. Ve o zaman her zaman çözümü Türkçe konuşup birazcık sesimi yükseltmekte buldum. Hiçbir zaman da bir problem yaşamadım.
A Ge g di gerçekten çözülüyor mu, ııı, bu şekliyle? Yani, Türkçe konuşup hakkını aradığında hep çözüldü. Peki, ııı, Türk geldi senin yanına. Iıı, sen derdini anlattın.
İ Kesinlikle çözüldü, kesinlikle çözümü Evet, çözüldü. Hiç yaşamadım problem. Hı hı, evet. Evet.

Sen Türk bulamadın mı orada başka ya? <chuckles> Ş
<sniffs> bu zam o zamana kadar bulamamıştım. Sonraki süreçte bavulumu tabii bavulumu aldım. Bu sefer elime bavulları tutuşturdular, 47 kilo bavul var elimde.
A a, çok ilginç. A! Ne yaptın peki?
Eee, onu ben itmeye çalışıyorum, ondan sonra botlarımı çıkarttırdılar, elimle taşıttırıyorlar, ayağımda galoşlar. Eee, <chuckles> yani, çok rezil bir yaz.
<chuckles> Gerçekten dışarıdan da çok, eee, feci gözüken bir sahne, yani.
<chuckles> <sniffs> Evet, kriminal gözüküyorum dışarıdan, yani eee, sağımda solumda polisler var falan. <sniffs> Sonra ilerledik tabii ki. Bu sefer şöy transit yolcu olunca, benim bildiğim kadarıyla, eee, bilet almanıza gerek olmuyor.
<chuckles> Evet. Evet. Tabii. Ne oldu peki sende?
Ben şimdi kapıya gittim, eee, çok garip bir şekilde, eee, masa var, ayaklarında tekerlekler var ve bütün yolculara o tekerlekli masayla gidip biletlerini sormaya başladılar. Bende dedim ki transit yolcuyum, hani, kimliğimi pasaportumu verebilirim, oradan pasaport numaramdan uçuşumu görebilirsiniz. <sniffs> Ondan sonra, olmaz dediler, bu sefer bavulları bırakıp, ben tekrar tekrar, eee, ma şeye gidip görevlilere gidip benim bilete ihtiyacım var.
<chuckles> Evet. Evet. Hı hı, oradan bakarsınız, hı hı. Ni Hı hı. Ya, inanılmaz bir şey gerçekten, yani, eee, aslında, hani, üst üste bu kadar garip olayın olması bile çok acayip. Sen de tamamı aynı güne sıkıştı, aynı saate sıkışmış. Yani, o kadar ilginç ki, eee, sonra?
Evet. <chuckles> Evet. Sonra işte dediler ki bu sefer bilet almanız için, eee, tekrar kontrolden geçmeniz lazım. Diyorum ki benim Schengen vizem yok. Ben, Schengen vizem olmadığı için giremem. Hani, kontrolden geçersem geri dönmek istesem, geri dönmek zorundayım çünkü.
Ah! Ben, evet. Ben oraya girersem, evet çünkü evet sen o oradan girersen seni ülkeye sokmazlar değil mi pasaport kontrolünde?
Evet. Evet, kesinlikle ya, arada böyle şeyim, hani, ağlamak istemiyorum ama gözyaşlarım ucunda diyorum ki dayan, dayan, dayan. Neyse sonra tabii ben birazcık şey oldum birazcık sinirlendim ve bir tık sesim yükseldi.
A! <chuckles> Ah! Sonra? Tabii, haklı olarak.

Evet, çok büyük bir havalimanı, değil mi Frankfurt havalimanı?
Evet oldukça karışık, özellikle dilini bilmeyene göre çok daha zor.
A! Ev evet. Tabii, bir de o var dil dil Almanca. Sonra?
Evet. Sonrasında, işte, indim. Imm, ilk, tabii ki, ilk uçak deneyimim değildi ama ilk başına tek yurt dışına uçağa binişimdi. Onun da verdiği ayrı bir stres ve endişe vardı. Iıı, indim, sonra, işte, otobüse bindik. Ondan sonra gidiyoruz falan ama ben, hani, kontrol olmayacak diye düşünüyorum, rahatım ve Covid hâlâ aslında etkileriyle devam eden bir süreçti. Tabii ki pandemi dönemi bitti ama maske kullanma dönemi devam ediyor. Eee, sonrasında bindiğimde, ııı, otobüse her şey rahat, en azından, hani, Almanya'da nasıl olsa bir Türk yoğunluğu var hepimizin bildiği. O E, kesinlikle, yani, ııı, bindiğimde hani 1 2 Türk'e sordum, ııı, gibi bir şey düşündüm ama stresten hiçbir şey sormak da aklıma gelmiyor. Hani, kontrole mi gideceğiz, edeceğiz. Sonra ben biraz saf saf yürüyorum, tabii, ergenlikten yeni çıkmış hâllerimle. Sonra aniden kontrol oldu. Sonra, eee, tamam, s çıkardım bilgisayarımı, iii, kimliğimi falan filan. Sonra aniden tek alarm çalmaya başladı.
Hı hı. Evet. Tabii. Hı hı. Tabii, doğru. Ö öyle. Hı hı. Hıı. Evet. Evet. Hı hı. Tabii, mutlaka. Hele hele Frankfurt, değil mi? Çok Türk yoğunluğu var. Hı hı. Evet. A Evet. Hı hı. Tabii. Evet.

Ay, çok evet çok rahatsızlık hissetmişsindir eminim.
Tabii ki. Ya, uçuşlarım arasında 3,5 saat vardı. yaklaşık 2 saat boyunca bu kontrolden geçme mevzusu oldu.
Ah.
Gidiyorum, geliyorum.
Hiç öyle hu huzurlu ve rahat geçirebildiğin bir ara olmadı, yani.
Hiç olmadı. Bir de kar yağmaya başladı aniden. Ben zaten hiç kar yağan bir memleketten gelmiyordum Türkiye'den.
Hı hı. Evet, evet.
Bu yüzden karı görmemle beraber, bir üstüme daha da çok stres oturdu.
Ya, uçak kalkabilecek mi kalkamayacak mı, o da var.
Ama, tabii, kalkabilecek mi, ka o var, ek olarak ben uçağa binebilecek miyim <chuckles> gibi sorgu da var. Yani, eee, içimde bir endişe tufanı dönüyor, annemlere hiçbir şey söylememem lazım.
Bir de o var. Evet. Ya, canım benim, evet. Hı hı.
Ailede Almanca bilen var, Allah'tan ama, eee, pandemi dönemi olduğu için, eee, polislerle konuşmaya çalışıyorum. Diyorum ki, hani, İngilizce, eee, benim, e akrabalarımdan, eee, üçü, hani, biliyorlar Almanca, sizinle iletişime geçsinler, ben çünkü sizi anlamıyorum, ne dediğinizi. Bana şöyle bir
Hı hı. Evet. İngilizce hiç mi bilmiyorlar?
Ya, biliyorlar ama bir tık bazı A Almanya'nın bazı bölgelerinde galiba bir aksan oluyor ve anlaması bir tık zor oluyor.
Ha, hımm, tamam anlaşılmıyor, anladım. Aslında onlar da çabalıyor İngilizce konuşmak için ama <chuckles>
Evet. Evet, evet. Yani, herkes yolu bulmaya çalışıyor ama bir tel toka var ve bütün, eee, problemi yaratan aslında o. Eee, çünkü sonra uçağın altından falan benim valizlerim geldi. Açtılar, bakıyorlar, hani, 5 defa geçtikten sonra tel tokayı bulduk falan ama
A, tabii tabii, sen aktarmalı uçtun, o yüzden, eee, valizin aslında senden önce şeye gitti, uçağa gitti. Ha
Tabii, uçağa gitti, transit yolcu olduğum için.
A! <gasps> O acaba, o uçuş o uçuş da s rötar yedi mi bu durumdan dolayı? Ertelendi mi? Ha, neyse ki.
Ondan sonrası Yok, yemedi. Aslında problem çok hızlı çözüldü. A gerçekten, hani, çözülmeseydi hayatımda hiç bu kadar, ııı, stres yaşadığım bir gün olarak adlandırabileceğim bir gün yoktu. Eee, sonrasında, işte, valizlerimi aradılar falan, tamam, dediler sonra ama bu süreçte, şey, hani, dediğim gibi, akrabalarınla iletişime geçin arıyorum falan, bana şöyle bir bahane geldi: Covid var konuşamayız, denildi.
Evet s. Tabii, tabii. Sonrasında? Hı hı. Evet.